जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। देखिए, घबराने की कोई भी बात नहीं है या कोई निराशा की बात नहीं है या आप बुरे बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसे कई बार कुछ कारणवश ऐसी परिस्थितियाँ आ उठती हैं। ज़रा स्पष्टि के लिए जानना चाहूँगी कि ये जो भाव है आपके मन में। ये जब आते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है? जैसे कैसे आप उस पे रिएक्ट करते हैं? जैसे फ़्रस्ट्रेशन होना या द दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन या उससे बात करना उनसे बंद कर देना या उनके अ, ऊपर व्यवहार का असर पड़ना, आप सबसे ज़्यादा आपके अंदर से किस तरीके के भाव आते हैं जब ये जलन, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा आपको होती है?
हुँ। हुँ। देखिए जब भी अ, मतलब मैं इस इन इन भावनाओं से गुज़रती हूँ ना, तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला। चिड़चिड़ी होने के बाद अगर उसके बाद मेरे सामने कोई आ गया ना तो उसके ऊपर मेरा सारा गुस्सा निकल जाता है। और फ़िर उस गुस्से में मैं ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ, ऐसी टिप्पणियाँ कर देती हूँ जो बहुत ज़्यादा सामने वाले को बुरी लग जाती हैं। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कई बार ना मैंने उसको खुद ही जाके सुना दिया, जैसे उसने बोला ना कि मेरे अंक कितने आए है और जब हम देखते हैं अपने अंक कक्षा में बैठे हुए कि उसके ज़्यादा मे तो मैं उस उसको भी कई बार खरी-खोटी सुना आती हूँ। तो पहली बात तो यही मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और फ़िर गुस्सा आता है जिसकी वजह से मैं ना चाह कर भी ना ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ कि सामने वाला बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है। दूसरा फ़िर जब मैं अकेली हो जाती हूँ ना, वो तो देखो आस-पास बहुत सारे लोग थे तो थोड़ा निकल जाता गुस्सा। पर जब मैं अकेली होती हूँ ना तब मुझे इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, मुझे इतना रोना आता है कि फ़िर मैं ना मतलब अ, खुद को ही कोसती रहती हूँ कि क्या मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ? मुझे एक छोटी छोटा-सा सिंपल सा एक फ़ोन नहीं मिल पा रहा, वो लोग इतने बड़े-बड़े, इतने अच्छे-अच्छे महँगे-महँगे फ़ोन चलाते थे, इतने ब अच्छी-अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो क्या मुझे भगवान ने इस लायक भी नहीं बनाया? तो उस समय तो मैं इतनी भावनात्मक हो जाती हूँ, इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मैं कई बार तो रो भी देती हूँ। पर वो वो वाली मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं किसी के सामने आने नहीं देती, वो मैं अपने बंद कमरे में ही रहती हूँ जब मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा होता है और ये ज़्यादातर रात के समय में मेरे साथ होता है।
जी, जी। हुँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल आपकी बातों को समझ रही हूँ, बहुत गहरी बातें हैं और सही में ऐसा महसूस करना कि आप गलत कर रहे हैं या अ, गुस्से में आपने बहुत कुछ सुनाया बाद में इसके प प इस बारे में गिल्ट होना। मतलब सही में आपका मन बहुत ही साफ़ है और एक बात जानना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के दौरान क्या आप दोनों के दोस्ती में या रिश्ते में, आपको कोई प्रभाव जो है नकारात्मक तरीके से दिखाई दे रहा है?